Ano 'yung mga lokal na pagkain na tuma tumatak talaga sa'yo at bakit ito espesyal?
Hmm okey. Eh hindi mo na itatanong bale, galing kasi ako sa, ah, ah, probinsya ng Ilocos Norte. Bale 'yun 'yung home province ko at masasabi ko na 'yung mga ilan sa mga pagkaing lokal talaga na nandoon na hindi ko talagang ipagpapalit ay 'yung Ilocos empanada. Isa isa 'yun, oo. Alam mo 'yun kung pamilyar ka sa Ilocos empanada, siya 'yung parang version ng empanada kung pamilyar ka dun sa usual na Tagalog na empanada, na maliliit gano'n. 'Yung Ilocos empanada naman, siya 'yung orange na ano na mm, kumbaga made siya sa
Oh, mm. Mm. Ay gano'n, ang galing naman. Mm, mm. Ah, may kulay siya.
rice flour tapos, ah, parang flinat flin flinat 'yung dough gano'n. Tapos 'yung dough na ano na 'yun, parang kinukulayan siya ng atsuete para maging kulay orange.
Mm. Oo. Ay ang ang galing naman pala ng pagkakagawa niyan.
Tapos Mm, usually 'yung palaman nun ay munggo na ginisa tapos meron ding grated na papaya. Actually 'yung
Mm. Mm, ay 'yung grated na papaya talaga. Parang ang sustansiya naman ng pagkain na 'yan.
Mm, actually yung Oo talaga, kumbaga more on vegetables siya. We well 'yung grated papaya puwede mo siya i-exchange into, ah, grated na repolyo, depende 'yun sa mga ibang nag nagtitinda, mm. Tapos meron din siyang egg. Tapos meron din siyang Ilocos garlic empanada, mm.
Mm. Puwede rin pala 'yun. An oo. Matanong ko lang, anong anong klaseng egg? 'Di ba merong egg na it ano maalat, 'yung kulay pula, tapos 'yung egg na parang boiled ganun. Ano 'yung kadalasang ginagamit sa mga ganiyan?
Mm. <whistles> Well 'yung sa ano lang normal na chicken egg, 'yung ano puti puting chicken egg gano'n, tapos binabalot siya na parang, ah, fi parang, ano ba tawag dito, 'yung parang pa letter c gano'n 'yung sa usual na empanada pero mas malaki siya, oo parang cres crescent moon ba 'yun tawag dun?
Hmm. Ah 'yung shape ng mismong empanada, like 'yung parang oo crest nga. Oo crescent moon gano'n, ang galing. Nakakatuwa naman parang gusto kong matikman 'yan.
Mm, ta's priniprito siya. Mm, piniprito siya sa mantika tapos 'pag naging crispy na 'yung skin niya, okey na 'yun parang hinahango na siya gano'n.
Hmm.